إزيك عامل إيه؟
تمام الحمد لله.
يا رب دايمًا، آآ، بُص هو أنا كنت عايز أتكلم شوية عن موضوع ال الثقة في النفس وإزاي الواحد بيحسن آآ، نفسه إن هو يبقى فعلًا واثق من نفسه، أنا شايف الصراحة إنه من أهم الحاجات إنه الواحد يبقى واثق من نفسه، إنه هو يبقى يعني في حاجات كتير طبعًا، بس من أهمها إنه الواحد يبدأ إنه هو يحقق أهداف يحط هدف لنفسه ويحققه، أنا شايف إنه الموضوع ده بيخلّي الواحد فعلًا واثق من نفسه إن هو يقدر يعمل حاجة صح أو يقدر يحقق إن آآ، إنجاز أو هدف هو كان عايز يحققه، وكمان شايف إنه الموضوع يعني برضه الواحد لمّا بيحط لنفسه حتى لو هدف صغير، يعني مش لازم حاجة كبيرة، وبيحققها فهو فهو بيبدأ إنه هو
أكيد. بالضبط. ده حقيقي. ثقته في نفسه بتزيد.
ثقته في نفسه بتزيد جدًا، بالضبط، آآ
ثقته في نفسه بتزيد، أيوه، بالضبط، طب سو عايز أسألك سؤال حلو مثلًا إيه الحاجات الصغيرة اللي بتحسها بتخلّي ثقتك في نفسك بتزيد ف يوميًا كل يوم مثلًا، حاجة بسيطة بتعملها ثقتك في نفسك بتزيد من خلالها؟
اتفضل. حلوة جدًا. يعني مثلًا أنا شايف إنّه مثلًا لمّا علاقتي بأهلي تبقى حاجة يعني تبقى كويسة، أنا شايف إنّه دي حاجة بتخلّيني واثق من نفسي، ليه؟ علشان هالاقي رد فعل أهلي اتجاهي هُم واثقين فيّا، هيل يعني الثقة لمّا تلاقي من قبل الآخرين فأنت هتثق في نفسك، أنا مقتنع جدًا بحاجة زي لمّا الناس اللي حواليك بتبقى واثقة فيك فالموضوع ده بيزيد ثقتَك في نفسَك.
جميل. صوت صوتَك بعيد شوية بس.
تمام، آآ، باقول لَك لو ال الناس اللي حواليا واثقين فيّا ده بيخلّيني أنا واثق من نفسي جدًا.
أيوه، أيوه. بالضبط، أنا مثلًا الحاجات الصغيرة اللي ممكن تخلّيني أوثق في نفسي يوميًا، حاجة باعملها كل يوم مثلًا أو عدد أيام معيّن في الأسبوع، إن أنا بانزل الgym دي حاجة بتزود لي ثقتي في نفسي جامد أنا بالعب رياضة بشكل عام.
حلو.
إن أنا باخرج كل يوم القاعدة في البيت مش حلوة، إن أنت بتخلّيك تحس بال بالوحدة أو العزلة دي أصلًا ممكن تخلّيك إن ثقتك في نفسك تقل مع الوقت.
حلو جدًا.
لا لمّا بتخرج بت تخرج تطلّع طاقتَك في حاجة حلوة دي ح حاجة بتزود لَك ثقتَك في نفسَك، لو هي حاجة بسيطة أنت بتعملها في يومَك إن هي بتاخدش وقت أنت بتروح gym بتقعد ساعة أو ساعتين حاجة صغيرة من يومك بتاخد وقت بسيط بس بتزود لَك س بتفرق معاك ثقتَك في نفسَك في يومَك عمومًا.
صح جدًا تمام كلامك صح جدًا فعلًا وأنا عن تجربة شخصية فعلًا أنا كان بقى لي كتير أوي كان كنت دايمًا باقول أنا عايز أروح الgym أهتم بنَفْسي وبصحّتي، بس الحقيقة إن أنا فعلًا كنت في الأول باكسّل وكده، لمّا بدأت إن أنا فعلًا أهتم وأواظب ع على
بالضبط. هو حوار كسّل وفكرة كمان إن أنت بتحسّ إن أنت ما فيش وقت مش مالك وقتك.
بالضبط فلم آآ لمّا بدأت إن أنا أعمل كده لقيت إنه الموضوع فعلًا فرَق معايا كتير جدًا، وفعلًا ادّاني ثقة في نَفْسي، إن أنا فعلًا آآ هو فعلًا حقيقي ي يعني فكرة إنه الواحد يبقى مهتم بصحته وبنَفْسه وبمنظره الداخلي والخارجي، آآ بمبادئه ماشي على مبادئ معيّنة أنا شايف إنه كل الحاجات دي بيبقى ليها تأثير كبير جدًا من ناحية الثقة بالنَفْس، مش بس مش بس يعني كصحة وكده لأ، هي كمان بت ليها عامل كبير جدًا في إنه الواحد يبقى واثق من نَفْسه.
آه. بالضبط. أكيد. واثق في نَفْسه بالضب ده حقيقي سؤال حلو مثلًا كمان هل في مواقف معيّنة حسّيت فيها إن ثقتك في نَفْسك زادت جامد أوي وليه؟
بالظ آه طبعًا، آآ، الحقيقة إن أنا من أكبر الإنجازات اللي عملتها في حياتي آآ، مش لازم أتكلّم عن الإنجاز نَفْسه بس فعلًا، حاجة خلتني أبقى شخص تاني خالص آآ، من شخص م عنده دايمًا مخاوف وخايف إن هو يواجه الحياة وكده، آآ، لشخص بقى بيواجهه وبالعكس و آآ، وبدل ما أنا كُنت مثلًا باقارن نَفْسي بالناس دايمًا وباقول، هو ده أحسن مِنّي طَب أنا عايز أوصل لده، وفي ال وفي الآخر مش مش ولا باوصل للي هو فيه ولا ولا باوصل حتّى لنص اللي هو فيه لكن بدأت إن أنا أغيّر الموضوع خالص، وطريقة تفكيري، بدأت إن أنا أقارن نَفْسي بنَفْسي، أنا كل يوم باصحى من النوم، باقول أنا إمبارح عملت إيه غلط، عملت واحد، اتنين، تلاتة غلط لأ أنا النهارده مش هاقرر نَفْس الغلط اللي أنا آآ، غلطته إمبارح، والحقيقة فعلًا إنّه الواحد كده كده يعني طبيعي بيغلط في يومه، ال الغلط ما بيخلصش، بس الحقيقة على الأقل إن أنا بقيت مش باكرر نَفْس الغلط، يعني باقع في حاجة ما عنديش خبرة فيها.
آه. آه. بالضبط مش صعب. ده حقيقي. بالضبط. أكيد طبعًا. بحدود. بالضبط حتة برضو حتّة برضو إن أنت تقارن نفسك بنَفْسك، أحسن منك تقارن نَفْسك بحد، لأنه لو زك لو قارنت نَفْسك بحد أنت ثقتك في نَفْسك ممكن تقل، الناس كلها مش قدراتها واحدة، مش كل الناس زي بعض، من الآخر.
امم. صح جدًا، صح جدًا، وكمان أنا شايف إنه الواحد برضه دايمًا بيبقى لازم يبقى في مساحة لنفْسه، يعني عارف أنت في ناس بتقول مثلًا آآ ده أنا كلّ ما أطلب من مثلًا الشخص الفلاني حاجة يقول لي لأ، طب ماشي بس هو الشخص الفلاني ده قال لأ ليه، معلش هو كلمة لأ دي مش أنانية، هو كلمة لأ دي لمّا بتيجي في محلّها الصح يبقى هو فعلًا محتاج إن هو يقول لأ، لكن لمّا يرضي الآخرين دايمًا على حساب نفْسه أنا شايف إنه دي حاجة بتكسر الثقة بالنفس جدًا، ليه، أنا دلوقتي لو عندي شغل مثلًا وقدّامي آآ ساعة ولازم أبقى في الشغل، وجه مثلًا حد بيقول لي طب باقول لك إيه ما تيجي توصّلني مثلًا المكان الفلاني، طب أنا لو رُحت معاه هل ده هيعطّلني عن شغلي والّا لأ؟ لو هيعطّلني فمعلش في الكلمة هاقول لأ، لكن لو مش هيعطّلني ده مش معناته إن أنا أبقى أناني وأقول له لأ برضه، لأ عادي هاقول له ماشي، بس إن أنا أروح معاه فأنا كده بارضيه على حساب نفْسي، على حساب مصلحتي الشخصية، فدايمًا أنا شايف إنه فعلًا دايمًا الواحد يبُصّ لمصلحته الشخصية أهم أهم من إن هو يرضي الناس على حساب نفْسه وفي الآخر أنا شايف إنه فعلًا هو مش هيبقى واثق من نفْسه، بسبب إن هو دايمًا عايز يرضي الناس بس هو ما بَصّش إن هو يرضي لنفْسه الأول، فأنت شايف إيه في الموضوع ده؟ أنت إيه وجهة نظرك في الموضوع ده؟
بالضبط. معاه. لأ. لا، لا. ده حقيقي. بالضبط. بالضبط. آه. آآ لو هاتكلّم ما لا عن عن عن نف عن نَفْسي، عايز أتكلّم لك عن موقِف معيّن مثلًا أثّر في حياتي بشكل كبير
تمام.
حِتّة إن أنا إن أنا كنت أنا كنت مثلًا مليان في الوزن جامد
حلو.
دي دي نقلة نوعية كبيرة أصلًا في حياتي، الحوار ده أصلًا كان مش مش ط طَب مش عايز أقول لك يعني قد إيه بيأثّر في الثقة بالنَفْس أصلًا، إن أنا كنت مليان أوي، كمّية التنمر اللي أنت بتتعرّض لها، كمّية الكلام اللي ما بي ما بيعجِبكش ويخلّيك مثلًا تزعَل أو تعيّط أوقات
اهم.
اللي أنت لأ، يعني بقى متأثّر أنا أنا مش عاجبني حالي، أنا مش راضي عن شكْلي، فالحِتّة دي الصراحة خلِّتني إن أنا أتحسّن وأنزِل في الوزن، من وقت ما نزِلت في الوزن وبدأت أنزِل gym
ص
وحسّنت شوية من جسمي لأ، الموضوع فرَق معايا في ثقتي في نَفْسي جامد، بقيت أعرَف أتعامل مع الناس بثقة أكتر، أعرف أتكلّم، في الأول لأ، حوار التُّخن ده مخلّيني إن أنا أتجنّب إن أنا أتكلّم مع الناس شوية بحيث إن أنا إيه، ممكن أتعرّض للتتنمّر من أي حَد فيهم، أنت عارف إحنا عايشين في مجتمَع برضه يعني بصراحة فيه متنمّرين كتير أوي حوالينا، أي حد بيدوّر على عيب في أي حَد بيقوله.
أكيد. صح. ص اهم، كلامك صح جدًا وأنا فعلًا أنا قُلت من شوية برضه إنه الواحد لمّا بيهتم بمنظره الداخلي والخارجي فعلًا بيبقى ثقته في نفْسه بتزيد، فعشان كده أنا باصحّح كلامك فعلًا إن أنت لمّا بتحس إن أنت منظرك أنت راضي عن نفْسك راضي عن منظرك فده بيخلّيك واثق من نفْسك، وبيخلّيك آه وبيخلّيك فعلًا أنت فخور بنفْسك أصلًا يعني، كمان هو ال موضوع الثقة بالنفْس بيخلّي الواحد بيزوّد ال الفخر بيخلّيك فعلًا أنا فخور بنفْسي، وفعلًا آآ شايف إن أنا إنسان أستاهل إن أنا أبقى أحسن وأحسن، وفعلًا بابدأ أطوّر من نفْسي، بسبب إن أنا ب باحاول أتجنّب أصلًا إن أنا أشو أخلّي الناس تبُصّ لي من النظرة اللي هي السلبية، أو يشوفوني إنسان مش سوي أو باعمل حاجة غلط، أو مش مهتم بنفْسي فهي بتفرِق كتير في عيون الناس، وفي عيني أنا قبل عيون الناس يعني بس
قول لنفسك ده حقيقي. ده حقيقي. بالضبط. طب سؤال مثلًا، أنت إزاي بتتعامل مع الفشل أو النقد بطريقة بتخلّيك تحافظ على ثقتك في نفسك؟
آآ إزاي باتعامل معلش قُل لي
بتتعامل مع الفشل أو النقد أو التنمر بشكل عام، أو الكلام الوحِش، إزاي بتتعامل معاه بالطريقة اللي تخلّيك تحافظ على ثقتك في نفْسك يعني؟
حلو جدًا أنا حلو جدًا، أنا أول حاجة بابُصّ عليها لمّا حد مثلًا ينتقدني، باشوف انتقاده ده هل في محلّه والّا لأ، دي أول حاجة باعملها.
دي أول حاجة صحيح.
معلش أصل مش كلّ الناس هتقول عليَّ حاجة هاصدّقها، ممكن تبقى الحاجة دي صح وممكن تبقى غلط بالضبط، فأول حاجة بابُصّ عليها هل هو كلامه صح والّا لأ، لو كلامه غلط باتجنبه وباتجاهله ولا أكنه قال حاجة، بالعكس في ناس بتتأثّر بطريقة سلبية لمّا يلاقي حد قال عليه حاجة، فهو بيصدّق، ليه، عشان هو ما دوّرش هل دي فعلًا فيه والّا لأ، لكن هو لو دوّر ولقى إنه الكلام ده غلط لأ طب هيتجاهله، طب لو الكلام ده صح باعمل
بالضبط ممكن يقول حاجة مش موجودة فيك، أيوه، أيوه صح. آه. بالضبط. في والّا لأ، بالضبط. بالضبط. تحط في بالك كمان صح، أيوه بالضبط.
لو الكلام ده صح أنا أول حاجة هاعملها، إن أنا هاشوف إيه الطرق اللي هاقدر أصلح الحاجة دي فيّا.
بالضبط.
هادوّر وهاخلّي نفْسي فعلًا آآ نسخة أحسن من نفْسي، إن أنا فعلًا أحاول إن أنا أبطّل العادة دي أو أيًا كان الحاجة اللي الناس بتنتقدني فيها، عشان أتجنب انتقاد الناس وأحس إن أنا فعلًا فخور من نفْسي لمّا باوصل للنتيجة اللي هو إن أنا فعلًا غيّرت من نفْسي في الحاجة دي، فهو الموضوع ده كبير جدًا ومش سهل وصعب، يعني أنا باقول لك إنه الموضوع صعب ومحتاج إن أنت
حقيقي. بالضبط. لأ أتفق معاك، أنا برضه حوار إن أنا الكلام السلبي أي أو أي فشل أو نقد بييجي لي، أنا بالنسبة لي كلام الناس دوًا أنا باخده دافع ليّا.
اهم.
يعني أنا، ع على قد ممكن أكون زعِلت لو الحاجة دي موجودة في فعلًا فيَّ آه، أو لأ، الحاجة دي لو موجودة فعلًا فيَّ، لأ، أنا باخد الحوار ده ده دافِع ليَّ، طَب ماشي هُم قالوا كده، طَب أنت ممكن مش تغيّر من نَفْسك في الحاجة ديًا، لو حاجة تقدَر تغيّر فيها، لو أنا غيّرت من نَفْسي، شوف أنت ردود فِعلهم إيه بَعد كده لمّا يشوفوك، يشوفك اتغيّرت.
صح. صح، صح جدًا، هو فعلًا إن أنت تاخد الموضوع ده كحافز إن أنت، ساعات أنا شايف، إنه البني آدم
بالضبط كمان النَفْس اللي حاسس بيه دي حاجة كبيرة يع
أنا شايف إنّه البني آدم ساعات ما بياخدش من من حاجة هو غلَط وهو بيعملها، ما بياخدش باله منها، فلازم حد يشاور له على الحاجة دي، يعني حد يقول له "أنت خلّي بالك، اللي أنت بتعمله ده غلَط."
آه. وممكن كلمة وِحشة من شخص اتقالت لك، تغيّر حياتك جامد في حاجة في حاجة كانت، أنت مش واخد بالك منها مثلًا.
صحيح، صحيح. فهو الواحد لمّا بياخد كلام الناس بطريقة إيجابية بيفرِق معاه هو لمصلحته.
بالضبط، هي الفكرة أنت خدت كلام الناس ده إزاي؟ اتعاملت معاه إزاي؟
بالضبط، بالضبط، وكمان في ف في نقطة ك مهمة جدًا ما اتكلّمناش فيها، آآ أنا شايف كمان إنه الناس اللي حواليك أو اللي حواليّا دُول بيفرقوا جدًا في ثقتي في نفْسي، أنا لمّا أبقى قاعد مع حد فعلًا إيجابي وحياته فعلًا إيجابية وناجح في حياته، أنا شايف إن الموضوع ده بيزوّد لي ثقتي في نفْسي كتير جدًا، إن هو مبدئيًا أنا باستفاد منه وباتعلّم منه وغير إنه أصلًا نظرة الناس لمّا تشوفني وأنا قاعد مع حد هُم الناس عارفة إنه الشخص ده إيجابي، فخلاص أنا كده من هنا بتيجي الثقة بالنفْس إن الناس بتبُصّ لي نظرة إيجابية جدًا، شايفينني إن أنا فعلًا راجل عاقل ومتفهم و و ومتعلّم وناجح في حياتي فخ كلّ ده بيكوّن شخصية، الموضوع م بُصّ الموضوع مش بييجي في يوم وليلة، الموضوع بياخد وقت كبير جدًا من السعي بقى وال والاستمرارية و الأهم حاجة الاستمرارية، إن أنا أفضل مستمر على ال على الحال اللي أنا فيه، وإن أنا فعلًا كلّ يوم باحاول إن أنا أزوّد ثقتي بنفْسي، سواءً كان حتّى باتعلّم حاجة جديدة هواية جديدة باطوّر من نفْسي في لغة جديدة باتعلّمها، في دراسة في شغل، كلّ الحاجات دي بتكوّن شخصية جديدة.
حلو. آه. طبعًا، ده أساسي. أيوه. بالضبط. بالضبط. آه. أيوه، أيوه. بالضبط. بالضبط، هي الحتّة حتّة برضه إنك ده حقيقة، حتّة إنك بتحط هدف أو طموح لنفْسك في أي حاجة حتّى لو الحاجة دي بسيطة، الحاجات دي بتأثّر فعلًا في ثقتك في نفْسك، أنت ت إن أنت من الآخر بتحس إنك حققت حاجة، دي لوحدها الثقة في النفْس عالية، أنا عملت حاجة بجد، يعني أنا حققت حاجة، حُط السؤال برضه إن هو الأخير ده اللي هو هل تعتقد إن الناس ممكن يساعدوك تحسن ثقتك بنفْسك؟ أنا بالنسبة لي أصلًا لو أنت عايش مش وسط ناس، سواء وعلى فكرة يعني في الحالتين مهمين إنك يبقى حواليك ناس إيجابية وناس سلبية.
اهم. صحي امم.
مش كل اللي حواليك لازم يبقى إيجابي ولا كل اللي حواليك لازم يبقى سلبي. السلبي أنت بتستفيد منُّه في حاجات، والإيجابي بتستفيد منُّه في حاجات. إيجابي زي ما أنت شرَحت دلوقتي، وحِتّة السلبي برضه إن أنا باخد منّه الكلام ده دافِع ليَّ.
صح. أكيد. صح جدًا، صح جدًا.
هو في الجزء ده ح في الجزء ده مهم والجزء ده مهم بصراحة.
أكيد، وفي حِتّة التحدّي كمان، حِتّة التحدّي، إنّه الواحد دايمًا بيبقى بيتحدّى نَفْسه، أنا مش باتكلّم مقارنةً بالناس، لأ زي ما قُلت لك الواحد بيقارن نَفْسه بنَفْسه، فلمّا يتحدّى نَفْسه
ده حقيقة، لأ. لأ. هتقارِن نَفْسك إمبارح بنَفْسك النهارده.
آه، أنا باتحدّى نَفْسي إن أنا مثلًا عايز أحقّق الحاجة دي، والناس دايمًا بتقول لي: "أنت صعب إن أنت توصل للحاجة دي." فأنا باحُط نَفْسي في مح
دي حاجة بقى إيه بتدّيك أصلًا، ف عارف أنت بقى بتدّيك push زيادة بقى إنّك إيه، لأ، الحاجة بتدّيك دافع أكتر أساسًا.
آه، بتدّيني حافز إن أنا لأ، أنا طَب أنا و والله لأوصل ومش آخد كلامك ده، وهاوصل للي أنا عايزه وه وهاثبت لنَفْسي، قبل ل لأثبت للناس.
بتحفّزك أكتر. والله لو صو أيوه. وهاثبِت لنَفْسي قبْل ما أثبِت للناس ديًا أنا عملت إيه.
بالضبط، بالضبط. فهو الموضوع أ النتيجة بيفرِق جدًا لمّا فعلًا بقى بتوصل للنتيجة وبتوصل للحاجة اللي أنت بتقول اللي أنت حلِفت إن أنت هتوصَل لها، لمّا بقى بتوصَل وتشوف النتيجة، دي بتخلّيك في قِمّة الثقة في النَفْس وقِمّة السعادة، إن أنت حقّقت إنجاز وأنت عارف قيمة اللي أنت عملته. أصل الواحد اللي هو في حياته اليومية لمّا بيعمل حاجة إيجابية، لهدف بي بي بياخد سَنة أو سَنتين حتى لو الهدف هياخد وقت كبير، بس هو الحقيقة إن أنا
بالضبط، بالضبط. بالضبط. ده حقيقة. ده حقيقي. بالضبط، سواء هدف كبير أو صغير عادي جدًا.
بالضبط، هدف طويل المدى أو قصير المدى، بس الحقيقة إن أنا باشتغل على الهدف ده كُلَّ يوم. يعني، أنا مش بارَكِّز أنا هاعمل إيه بكرة؟ لأ، أنا هارَكِّز أنا هاعمل إيه النهارده، عشان أوصَل للهدف ده بكرة. وكُلَّ يوم على كده، في الآخر، بتلاقي إنه فعلًا الواحد وِصل للهدف اللي هو حقَّقه.
آه. إمم. بالضبط. أيوه. يمشِي خطوة في يوم، ورا خطوة، ورا خطوة، سواء هتاخد منك حتى لو الهدف ده هياخد منك وقت طويل. أ الفكرة إن يبقى عندك صبر وعندك عزيمة، ويوم عن التاني أنت متحفِّز، إنك ها، أنا خدت خطوة، حتى لو ال أنت المكان المسافة البعيدة اللي أنت هتمشِيها، كل ما بتمشِي مسافة يوم، وع يوم مع يوم، المسافة دي بتكبَر.
بالضبط. صح، كتير آآ يعني كتير جدًا
بالضبط. يوم عن يوم ز ثقتك هتزيد كُلّ ما تحس إنك خلاص قرّبت.
صح، صح جدًا. آآ، بُص، هو الموضوع اللي إحنا اتكلَّمنا فيه ده، فعلًا كان موضوع شيِّق جد جدًا يعني، و والواحد بس حابب أقول إن الواحد بس لازم يعني، يتعلَّم إنه يبُص لنَفْسه بجد، وإن هو فعلًا يحاول يشوف إيه الحاجات اللي هتخلِّ تزود له ثقته في نَفْسه. والحاجات كده
بجد كوي ده حقيقي. ثقته في نَفْسه، دوّر على الطريقة اللي يقِدر يحسّن بيها ثقته في نَفْسه.
بالضبط، بالضبط، وأنا مبسوط جدًا إن أنا اتكلمت معاك في الموضوع ده، وحقيقي استفدت منك كتير.
بالضبط. لأ، العفو. شكرًا جدًا.
وشكرًا ليك. مع السلامة.
مع ألف سلامة.